Ờ, ờ, cái việc mà tìm cộng đồng như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ dễ dàng giao tiếp được với những người mà cùng chí hướng với mình hơn, như bạn nói. Ờ, bạn có thể cho mình hỏi thêm là cái việc mà mình hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm thì mình cũng đã có tham gia rồi nhưng mà, ờm, mình nhận thấy là khi mà mình đi tham gia như vậy, thường thì mình sẽ không ở nhà và hiện tại mình vẫn chưa biết, ờ, lái xe một cách, ờ, vững vàng lắm, cho nên là mình đôi khi mình cảm thấy nó hơi bất tiện và cũng như là
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ưm, ừm. Ừm, ừm. <laughs> À, mình hiểu rồi. Hơi sợ, đúng hông? Ừm.